แล้วแม่อะก็จะแบบว่าเอาพวกแบบว่าเครื่องพะโล้มาใส่ ใช่ไหมคะ แล้วรสชาติมันแบบอร่อยมาก คือทุกคนที่ได้ทานน่ะ ก็คือจะติดใจ เพราะว่าพอโตขึ้นมา ใช่ไหม เราก็เลยแบบมีช่วงหนึ่งอะ เราไปทำงาน แล้วเราก็แบบให้แม่ทำไปให้ แล้วเราก็พกไปแบ่ง แบ่งกับน้อง ๆ กิน อะไรงี้ ทุกคนคือติดใจ กินจนแบบว่าน้ำหยดสุดท้ายก็ไม่เหลือ อะไรอย่างเงี้ย แล้วพอเราเห็นว่า เออ ทุกคนชอบกินเนาะ เราก็เลยบอกว่าให้แม่เราอะลองทำไอ้เนี่ยค่ะ เมนูไอ้กระดูกหมูตุ๋นเนี่ย อืม ก็เอาไปอีก ก็หมดเกลี้ยงทั้ง ๆ ที่แบบน้ำมันน่ะมัน ๆ นะ ปกติเราจะไม่กินนะ แต่น้อง ๆ อะคือไม่ได้เลย น้อง ๆ อะ "เจ้ มันอร่อยมาก มันแบบสุด ๆ ละ เลยแม่เจ้ทำอาหารอร่อย"
ค่ะ อ๋อ ค่ะ คือที่สุดเลย หนูอยากชิมเลยแจ้ พูดไปน้ำลายไหลไป หนูได้กลิ่นหอมอะ หนูได้กลิ่นหอมของวันเลย
<laughs> เออ หอมมาก ๆ มันหอมแบบ มัน คือถ้าเป็นร้านทั่ว ๆ ไป เราจะไม่ได้กลิ่นความหอมแบบนี้ด้วยอะค่ะ ในตอนที่เรากินเนี่ย อืม แล้วไอ้กระดูกมันร่อนเลยอะเธอ แบบว่าตัวเนื้อกับกระดูกมันร่อนออกมาเลยอะ อืม เออ
อืม อ๋อ เลิศเลยเนาะแจ้ หนูอยากกินเลยอะ มัน มันต้องนุ่มขนาดนั้นอะ ฮะ! จริงเหรอคะ?
เราเปิดขายด้วยนะบางช่วงอะ เราก็เลยแบบว่าไหนลองแบบว่า เออ ใช่ค่ะ เราแบบเหมือนหารายได้ให้แม่ไง แบบว่า อา เนี่ยใกล้เทศกาลแล้ว อะไรอย่างเงี้ย
อยากให้แม่ทำกับข้าวขายเนาะ
ไม่หรอก เรารู้ว่าแม่ทำอร่อยไง เราก็ลองให้คนอื่นชิมแล้ว อะไรอย่างเงี้ย ทุกวันเนี้ยค่ะ คือแม่ก็เริ่มทำไม่ไหวแล้วเนาะ แม่ก็จะทำแค่ไอ้ แม่ทำบ๊ะจ่างอร่อยด้วย แต่ว่า ย ใช่ค่ะ
บ๊ะจ่าง! หนูไม่เคยกินบ๊ะจ่างเหมือนกันน่ะ <chuckles>
อุ๊ย! คุณแม่ทำอร่อยมาก คือเวลาทำอะเราเคยแบบว่าเหมือนเปิด เปิด Pre-order เหมือนเดิมเลยว่า อา มีใครบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ แล้วเพื่อนอะก็คือแบบจับจองกัน อะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้แม่ทำ ห่อไม่ไหวแล้ว คุณแม่ก็เลยไม่ทำ เออ เพื่อนก็จะถามทุกปีเลย ค่ะ
อา เปิดขายเป็นบางช่วงเลยเนาะแจ้ อ๋อ แจ้คะ แล้ว อืม แล้วเมื่อก่อนน่ะค่ะ ถ้าแจ้มีเมนูประจำ หรือเมนูพิเศษที่หม่าม้าแจ้ทำอะ มันจะเกิดขึ้นเมื่อไรอะคะ? เขาจะอยากทำวันไหนก็ทำ หรือว่ามันจะมีวันพิเศษไหม ที่เขาจะทำเมนูนี้? อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ